آآ السّلبيّات طبعًا آآ ممكن أو يعني ممكن أول حاجة ال التَّشتُّت، ممكن يحصَل تَشتُّت مثلًا، آآ عن طريق مثلًا آمم صوت مثلًا برَّا من الجيران لو أنت مثلًا <tsk> في ناس موجودين من في البيت ممكن لأ، يعني مثلًا اللي في البيت هيحاولوا يراعوا إن أنت شغَّال، آآ أنت مثلًا ممكن ال زي الشُّغلانة مثلًا اللي هو تتطلب إن أنت تظهَر قُدّام الناس، أو أنت طالع Live أو بتتكلّم معاهم عن طريق صوت وصورة، ممكن ي جار ليك يعلِّي صوته، فجأة يحصَل خناقة في شارع، آآ حادثة عربيَّة يخشوا في بعضها، <tsk> يبدأ يحصَل تَشتُّت ويبدأ يحصَل قلق، فما تقدَرش تركِّز، وفي نفس الوقت الناس اللي أنت بتس بتكلِّمها أو بتخاطبها ما مش مركِّزة معاك أصلًا فيحصَل مشكلة. فكده أنت اتحطَّيت في مشكلة، ممكن مثلًا ال يحصَل مشكلة مثلًا في النِّت، سواء النِّت عندك خلِص فجأة، وأنت مش عامل حسابك، ممكن سِلك النِّت نَفْسُه أو الكابينة ذات نَفْسها اللي موجودة في الشارع، حد قطَعها، حصَل حاجة مثلًا شجرة وقعِت أي حاجة قطَعِتها، وساعات بتحصل كتير، يعني حصَل معايا موقف
الناس اللي موجودين في البيت. أو خارج البيت. آه. بس ده بس ده مش بيحصَل كُلّ يوم، يعني مش بيحصَل كُلّ يوم.
بس بي ساعات بتحصَل، يعني أنا كان حصَل معايا موقف
لإن حتى في الشُّغل و في الشُّغل برضه وارد إن إن الشَّبَكَة كُلّها بتاعة الNetwork تسقَط، فما يبقاش في Network في المكاتب، فدي شيء طبيعي. بس هي الم المشكلة هناك إن في IT هيصلّح، آآ آآ وهيبقى مسؤول عن المواضيع آه، في آه، في Support هناك هيشتغل، لكن في البيت ما فيش Support.
تمام. بالضبط في دعم و في دعم. أنت <clears throat> أنت هنا ما فيش Support أنت أنت هتاخُد بعض هتنزِل تصلَّح أنت الحاجة، الكابينة؟ أكيد لأ.
طب في الحالة اللي زي دي بتبلّغ شركتك باللي حصَل؟